Sınav kaygısıyle başa çıkmak için ne yaparsın genelde?
Ya, benim için aslında yaptığım en önemli şeylerden birisi, eee, egzersiz diyebilirim. Eee, egzersiz yaptığımda kendimi bir şekilde rahatlamış hissediyorum ve, e hem, eee, formumu korumuş oluyorum hem de stresten bir tık daha uzaklaşmış oluyorum.
Hıı. Hı hı. Evet, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur misali. Peki, egzersiz, eee, her gün günlük rutininde var mı?
Hı hı. Eee, her gün karın egzersizini sabah, ııı, kahvaltı öncesinde yaparım, ama, eee, idman olarak spor salonuna haftada minimum 4 kere gitmeye çalışıyorum.
Hıı. Hımm. Tamam, aslında, spor hayatında her gün var, ııı, diyebiliriz. Yani, kaslar çalışıyor ve vücut esnek aslında. Peki, eee, zihinsel olarak spor yaptıktan sonra kendini nasıl hissediyorsun?
Evet. Doğru. Yani, spor yaptıktan sonrasında kendimi gerçekten çok rahatlamış hissediyorum. Benim üniversiteye hazırlanma dönemimdi, eee, maalesef ki hayatıma düzensiz bağırsak sendromu girdi ve o zamandan bu zamana artık senelerdir bu, ııı, sendroma sahibim. O zamanlarda, işte, doktorlara git, işte, endoskopi, kolonoskopi, işte, tomografiler hepsi temiz çıkıyor. Bu da stresten doğan bir şey aslında bir nevi. Emm, çünkü stresle de bir nevi bağırsaklar da, hani, ikinci beyin gibi de, gib beyin gibi zaten. Emm, o zamanlarda, tabii, birazcık daha gençlik ve toyluğun verdiği şeyle, eee, tam sınav stresimle başa çıkamamıştım açıkçası.
Hı hı. Hımm. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm, evet burada stres de sağlığını olumsuz etkileyince daha da zor oldu ama sonrasında bu konuda biraz daha bilinçlendin. Kendi kendine yaratıcı çözümler buldun. Ve, ııı, sınav kaygısıyla başa çıkabilmek için hayatına sporu soktun. Öyle mi?
Evet. Hı hı. Doğru. Doğru, o zamanlar da spor yapmaya başlamıştım çünkü bağırsaklarımdaki artık gazlar ya da işte o ağrılar çünkü ilk bir gerçekten böyle kramplar, inanılmaz derecede ağrılarla girdi benim hayatıma ve hangi doktora gitsem de hepsi temiz diyordu, hani bir sıkıntı yok.
Hıı. Hı hı. Hıı. Aynen, tamam.
Eee, ama artık hani iş başa düşüyor çünkü üniversite sınavı, eee, ben de kendimi hani hocalarım tarafından bir at yarışındaymışım gibi hissediyordum maalesef ki ve başka bir meslek yokmuşçasına işte doktorluk, mühendislik, hani bu 2 meslek vardı önümde zaten. Iıı, o o bundan dolayı üzerimde çok fazla bir beklenti ve bir çok fazla bir sorumluluk hissettim. E, maalesef bu durum da beni, ııı, bu kaygıya, bu strese, bu hastalığa itti.
Hı hı. Evet, anlıyorum. Hı hı. Anladım. Evet. Ama sonrasında bu stresle başa çıkabilmek için kendi çözümünü buldun. Peki merak ediyorum, spor dışında, ııı, günlük rutinine, ııı, kattığın ve senin sınav kaygısıyla başa çıkmana yardımcı olan başka bir aktivite var mı?
Hı hı. Iıı, şimdi şöyle üniversiteden sonrasında artık tabii ki de o zamanlar hep çalıştım, yani her zaman da derslerimi, ııı, güzel notlar tutan bir insanım ki hâlâ öyle. Eee, bu yüzden hani bir arkadaşlarım falan defterlerime baktığımda şaşırdılar çünkü hen hani genelde bir algı vardır, işte erkek çocukları, hani, ııı, not kağıtları falandır, renkli kalemler pek kullanılmaz. Bu yüzden genelde hep arkadaşlarımın zorbalığına uğramışımdır zamanında, ııı, ama üniversitede falan olsun her zaman notlarım çok iyiydi. Yani şey, ııı, defterlerim çok güzeldi. Hani bence sınav stresinde beni en çok etkileyen 2'nci bir noktalardan birisi yani benim için düzenli çalışmak oldu. Yani güzel, ııı, kendi notlarımı ifade etmekle.
Harika, hı hı. <chuckles> Evet, anladım. Hı hı. Evet. Yani Hımm, yani aslında birazcık, ııı, kaygı yaşamış olsan da son derece, ııı, severek keyifle, ııı, ders çalıştın diyebilir misin?
Hı hı. Doğru, ders çalışmayı çok seviyorum gerçekten yeni bir şeyler öğrenmeyi, e, bu yaşımda bile mesela şu an 2 dil bir öğrenmeye çalışıyorum aynı anda, e, bunu da geçmişteki verdiğin hani alışkanlıklarla, tabii şu an yapay zekâyla birlikte daha kolay oldu aslında işler geçmişe göre ama, ııı
Hı hı. Harika. Evet, pe Hı hı. Tahmin edebiliyorum. Evet, yani yapay zekâyla birlikte aslında bir konuyu anlamadığında çok daha derine inebilirsin ya da çok daha basitleştirebilirsin. Bu da hakikaten çalışmayı daha keyifli hâle getirebiliyor. Peki, ııı, bunların dışında, ııı, bir beslenme, ııı, mesela, ııı, zihnine katkısı olduğunu anladın mı? Hani mesela sağlıklı beslendiğimde kendimi daha zinde, daha enerjik hissediyorum gibi bir bakış açısı da oldu mu?
Doğru. Evet. Hıı. Evet. E, şimdi spor uzun süredir artık uzun yıllardır sporla uğraştığım için o sağlıklı beslenme her zaman vardı. Ama ben bir de şöyle bir insanım gerçekten, beni markete bıraksalar bu abur cubur bölümünü, ben hayatımın sonuna kadar yaşayabilirim orada. Iıı, çok da seviyorum gerçekten bisküvileri falan, ama hani, ııı, oldukça uzak durmaya çalışıyorum paketlenmiş gıdalardan. Zaten Egeli olduğum için zeytinyağlı yemekleri tercih ederim. Iıı, bol proteinli bol salatalı. Eee, böyle zararlı şeyler yiyince o gün ekstra kendimi hem psikolojik olarak hem de fizyolojik olarak gerçekten kötü hissediyorum.
Hıı. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Evet, anlayabiliyorum ve burada çok, ııı, bilinçli bir davranış var. Yani, ııı, sağlıksız atıştırmaları, eee, son derece keyifle <chuckles> tüketsen de aslında onlardan uzak durmak için de elinden geleni yapıp, ııı, alternatif çözümlerde keyif buluyorsun.
Hı hı. Evet. Doğru.
Peki burada, ııı, mesela ders çalışırken bir çay içmek olur, kahve içmek olur ya da sudur. Hani seni rahatlatan biraz daha konsantre olmana destek veren bir içecek var mı?
Hı hı. E, içecek olarak, ımm, su her zaman yanımda olur çünkü, ııı, su içmeyi çok seviyorum ve, eee, başımı ağrım genelde baş ağrıları çekebiliyorum zaman zaman. Eee, bu da yetersiz su içmeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden su her zaman yanımda olur. Ama bir kahve, yani çayla çok çay çok çay severim ama hani genelde böyle işte sabah, öğle, akşam birer çay bardağı bana yeterli. Genelde kahve diyebilirim, o kahvenin kokusu beni odaklanmamı sağlıyor.
Hı hı. Hıı. Evet. Evet. Hı hı. Peki mesela sabah çalıştığında da kahve işte akşam gece tam yatmadan artık son çalışmalarında da kahveyi içer misin yoksa şey olur musun ya dur, şimdi bir de uykum kaçmasın, hani akşam akşam kahve içmeyeyim gibi bir bakış açısı var mı?
Hı hı. Hıı. Yani ben de şöyle kahve içtikten sonra bile, ııı, hani uyku probleminde sıkıntı çekmiyorum. Iıı, o yüzden hani, ııı, artık öyle bir alışmışım ki kahve konusunda, ııı, hani geceleri de içebiliyorum. Bu konuda çok sıkıntı olmuyor, bir de belki de bu şeyden kaynaklı olduğunu düşünüyorum, bu sadece benim düşüncem. Şimdi Türkiye'de ımm kafeler, kafe kültürü olsun, ııı, işte on ikilere belki 1-2'ye kadar açık oluyor. E, o zamanlarda arkadaşlarla gidip kahve içiyoruz işte, hani çok çay değil ama kahve içiyoruz ama Polonya'da yaşıyorum şu an. Burada fark ettim ki, ııı, arkadaşlarım, arkadaşlarımın ailesi hani 5'ten- 6'dan sonrasında kahve içmiyorlar.
Hıı. Evet. Anladım. Hıı. Hı hı. Evet. Evet, evet, anladım. Hı hı. Hıı. Hımm. Evet. Peki kahveyi, eee, en çok nasıl seviyorsun? Yani aslında en çok hangi kahveyi seviyorsun diyeyim?
Hıı. Eee, şimdi, emm, Türk kahvesini, eee, seviyorum, çünkü hem, eee, bilim insanları da açıkladı bunu, eee, bir kalbe zararı yok, ne kadar içsen de çarpıntı yapmıyor çok sağlıklı olduklarını, eee, ama her zaman Türk kahvesi yapmıyorum, direkt granül kahveyi hani, eee, çekirdeğinle birlikte, eee, kırıyorum, eee, öğütüyorum, pardon. Ondan sonrasında işte, eee, suyla karıştırıp birazcık süzü süzdükten sonrasında hani böyle bir genelde bunu yapıyorum diyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında anladığım kadarıyla kahveyi içiş şeklinde son derece sağlıklı, yani taze bir kahve tüketiyorsun. Peki şeker, süt gibi, eee, gıdaları içine koyuyor musun?
Hı hı. Evet. Şeker kullanmıyorum. Emm, süt de bazen Eee, süt de bazen kullanıyorum ama laktoz eee, suz sütleri tercih ediyorum. Bir de öğütürken ben, böyle, şey de öğütüyorum içine, emm, çam fıstığı, ııı, şeyleri oluyor, tohumları oluyor. Onu da öğütüyorum ki hem böyle farklı bir aroma hem de koku veriyor.
Hı hı, o da çok sağlıklı yine. Hımm. Hı hı. Anladım, evet, aslında kendi yöntemlerini hem sağlıklı hem de, böyle, keyifle tüketebileceğin bir şekilde bulmuşsun. Peki şunu merak ettim, bu bütün bunlar hep, hani, çalışırken de, sınava hazırlanırken de artık sınav anı geldi çattı, sınav odasına giriyorsun. Orada bir stres ya da kaygı yaşar mısın yoksa, böyle, rahat mısındır "Artık elimden geleni yaptım zaten," deyip.
Hı hı. Evet. Hı hı. Ay, yay yay. Yani, ben, e a stresi hayatımın sonuna kadar yaşıyorum gerçekten. <giggles> Yani, iliklerime kadar hissedebiliyorum yani, emm, sınav öncesi de kendime çok stres oluyorum. Hatta o böyle, emm, şu an önüme geldi üniversite sınavlarım, işte ailemin dışarıda beklemesi hep aklıma şey gelir, eee, Aşkı Memnu'da Nihal karakteri vardı, üniversite sınavında bayılıyordu böyle. Hep aklıma bu sahne geliyor, her sınava girmeden önce istisnasız benim ve ailemin. Eee, ben çok stres olan taraftayım. Emm, ama o kâğıt kitapçık önüme geldikten sonrasında o stresi bir şekilde, eee, unutuyorum.
Hımm. Hımm. Evet. Hımm. Hımm. Evet. Evet. Hımm. Ga büyük bir ihtimalle konsantre oluyorsun ve birazcık zamanın akışına bırakıyorsun kendini. Peki, sence sınavda bu kadar kaygı yapmanın ana sebebi ya da sebepleri neler?
Evet. Tabii, tabii. Bence, emm, çok stres olmanın, emm, bence bir hani takıntılı, ııı, ruhsal bozukluğu olabilir çünkü ben de bunu hissediyorum. Çünkü çok fazla stresi bazı konulara takıntı yapabiliyorum. Emm, 2'ncisi olarak da işte öğretmenlerimin ailemden çok böyle bir baskı görmedim ama öğretmenlerim tarafından büyük bir baskı içindeydim, bir beklenti içinde. Hani
Hıı. Hı hı. Hıh. Nasıl bir baskıydı bu yani?
N yani, emm, hani, emm, başarılı bir öğrenci hayatım oldu. O yüzden benden beklenilen de hani okulun ismini taşıma, hani okuldan şunu çıkarttık tarzında bir baskı vardı. Eee
Hıı. Evet aslında bu büyük bir baskı olabilir. He he.
Evet, eee, bu da he hem öğretmenlerim, öğretmenlerimle arkadaş gibiydim ama ne kadar bana deseler de bu hayatınızın sınavı, buradan sonrasında işte böyle olur, hobilerini yapma a o işte doktor olduktan sonrasını ya da işte güzel bir yerde mühendis olduktan sonra kendi hobini o zaman yaparsın. Yani öyle bir dikte edildi ki hayatımın her şeyini ona bağlı olarak hissettim.
Hıı. Hıı Evet. Hıı. Hıı. Evet, yani, aslında hayatın bir yerde, eee, kısıtlanmış. Yani, böyle, çok gelecek odaklı çalışmışsın ve kendine, hani, nefes alabilecek bir alan belki de yaratamamışsın. Bu da seni iyice stres yapmış o gelecek kaygısıyla. Peki sonradan bütün bu aşamalar şimdi geçti mi? Yeni bir sayfa açıldı mı? Eee, yoksa hâlâ sınav kaygısıyla, eee, uğraştığın zamanlar oluyor mu?
Evet. Doğru. Hı. Yani, şu an, ııı, bir sınava hazırlanmıyorum ama ilerisi süre süreçler içinde bir İngilizce, eee, bilimsel bir sınava girmeyi düşünüyorum kendi seviyemi ölçmek için. Eee, bu sürede Eee, ve Lehçe için de. Eee, bu sürede, eee, stres olacağımı düşünüyorum tabii ama, ııı, eskisi kadar, hani, daha çok sonuca odaklı değilim. A, yapamazsam, istediğim beklentiye, hani, bir sonuca ulaşamazsam, "E, hayat bu öl öd ölüm yok sonunda." gözüyle bakıyorum. Çünkü, emm, gerçekten her şeyin başı stres ve, eee, stresle yaşadığım o dönemlerde sağlımdan zaten çok verdim. Eee, artık, hani tabii ki de stres olurum diye düşünüyorum ama bu kadar etki etmesine izin vermem.
Hımm. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Burada aslında deneyimlerden kazanılan, eee, büyük bir bilgelik, eee, bilinç var. Bir de, eee, sanırım şöyle bir durum var, hani, şu anda İngilizceyi daha çok kendi iç motivasyonun kaynaklı öğreniyorsun gibi hissettim. Hani, dolayısıyla çevreden çok bir baskı yok. Olur da başaramazsan, "Tekrar sınava girerim. Hani, geleceğimi çok etkileyen bir durum yok." Hani, bir üniversite sınavıyla karşılaştırdığında, bunu doğru mu anladım?
Tabii. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. E, doğru, emm, ama mesela Lehçe için eğer Polonya'da kalmayı düşünecek olursam, hani, oturum kartım, eee Oturum kartımda değil de, hani, emm, eee, hani, eğer buranın vatandaşını almak istersem eğer çifte vatandaş durumunda B1 seviyesi ya da B2 seviyesine kadar Lehçe öğrenmem gerekiyor. E, Lehçe de, hani, dünyanın en zor dillerinden birisi gerçekten. Eee, hani, bu durumda, e, bi o sınav süreçlerinde, hani, bir stres olurum diye düşünüyorum ama onda da artık tekrar olur, yani, sonuçta, hani, ölecek değilim. O yüzden çok sıkıntı yapmıyorum ya.
Hı hı. Vize durumu mu? Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hımm. Evet, yani, aslında hayatta şöyle bir bakış açısına geldin bir yerde. Eee, "Ben elimden geleni yaptıktan sonra, eee, gerisini birazcık, eee, evrenin akışına bırakıyorum. Çünkü hayatta her şey benim kontrolümde değil."
Evet, evet. Doğru. Doğru, gerçekten öyle. E, çünkü, eee, stres gerçekten, eee, birçok hastalığın da başı dediğim gibi, eee, bundan dolayı, emm, hani, eee, stresli yaşamayı öğrendim, diyebilirim.
Evet, evet. Hı hı. Evet, anladım, evet. Aslında kulağa hakikaten çok harika, eee, bilgece bir söz gibi geldi. Çünkü stres hayatımızın her alanında var ve şöyle bir düşünüldüğünde, eee, bu bir döngü. Yani, insanlar stres olduğunda kaygıları artıyor. Kaygıları arttığında performansları düşüyor ve potansiyellerine ulaşmakta çok zorluk çekiyorlar.
Evet. Hı hı. Doğru.
Aaa, dolayısıyla stresi hayatından atmak için bu kadar çabalaman ve bilinçli davranman gerçekten kulağa harika geliyor.
Hı hı. Evet.
Bu arada çok keyifli bir sohbetti, çok teşekkür ederim. Deneyimlerini duymak harikaydı.
Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.